Alors, quelle est la chose la plus surprenante, dans ton travail?
Heu, il y en a plusieurs. <laughs> Et heu, je dirais que celles qui, heu, qui se démarquent le plus, c'est le fait que ce soit, jamais la même chose.
Ouais. Ah, bah oui ça c'est génial. Ouais.
Ouais. C'est, heu, en fait, comme je je suis photographe et je je travaille aussi, heu, pas mal avec des animaux. Heu, c'est ce que je d je développe en tout cas en ce moment. Heu, je, hem, s je s je sais jamais à quel genre d'animal, je vais avoir affaire, heu, avant de avant d'arriver sur place. <laughs>
Mmh mh. Ah c'est vrai? On te dit pas, heu, avant? C'est ça?
Alors, ah je quand je dis, heu, quel genre d'animal, heu, quel genre de caractère. Et. Le genre de caractère, parce qu'il va y avoir, heu, beaucoup de ouais beaucoup de différences d'un animal à l'autre. <chuckles>
Ah oui! Le caractère, d'accord. <laughs> <laughs> Ben oui, c'est ça. Mais, hem, mais en fait quand, heu, qu'on quand t'engage, en général pour prendre des photos d'animaux, heu, c'est pour un événement en général ou ça peut être, heu, dans le privé? Juste pour
Ouais. Heu. Non, c'est ouais, c'est uniquement dans le privé. En fait, heu, je, heu, je vends des prestations, heu, privées pour les gens qui veulent garder un un souvenir de leur animal, heu, préféré, heu, qu'ils puissent, heu, accrocher, voilà, dans le salon comme si c'était la photo de de de mamie ou de papi, heu et heu et puis voilà, essayer de la rendre, heu, le la la la plus belle possible.
OK. D'accord. Ouais. D'accord. Bah, oui, c'est ça. D'accord, incroyable. Ouais. Heu, <chuckles> OK et du coup en fait tu mhh
Mmh. <laughs>
est-ce que tu vas installer un cadre, heu, autour des animaux, une dépôt, tout ça ou est-ce que ça va être, heu, mmh
Ça dépend. Heu, ça dépend dans dans le sens où je, heu comme je je vais directement, heu j'ai un studio mobile avec des lumières et bon mes appareils, enfin mes objectifs et tout ça et je, heu la plupart du temps, je découvre, heu, le lieu quand j'arrive. Heu, <chuckles> donc heu, quand c'est l'été, on va se mettre, heu, en extérieur, heu, la plupart du temps, il y a toujours, heu c'est des gens qui ont des chiens ou des chevaux, heu, il y a toujours un petit peu de place comme je suis à la campagne en plus. Heu, c'est assez, c'est assez étalé. Les gens ont, heu, les gens ont souvent des des grands jardins ou des prés même, voire s'ils ont des chevaux. Hem, donc, ce sera en extérieur et Il y a toujours une petite, heu, lisière de de forêt derrière ou alors un un coucher de soleil avec un champ, heu. Il y a toujours des options en fait. Heu et l'hiver, par contre, heu, bah là, on est obligé de tout faire en en intérieur et là, ça peut être un peu plus compliqué. <chuckles>
Ça dépend. Mmh mh. Mmh. D'accord. Ah! C'est vrai. Ouais. Mmh mh. Oui. Mmh. Ouais. D'accord. Mmh! Avec un cheval, oui ça doit être compliqué. <chuckles> Ah oui! Bon, sauf si c'est dans l'écurie mais, heu
Ouais, ouais, ouais ouais, surtout qu'il faut Ou heu, oui, après heu, moi, il me faut pas mal de de place et pas mal de recul, surtout, heu, avec mes mes lumières. Heu, donc, il faut que ce soient des espaces couverts qui soient assez grands
Mmh mh. D'accord.
et ça, des fois, c'est pas tout le temps le cas <laughs>
Je sais pas. <laughs> Bah, oui, j'avoue. Bah, oui, visib
et toi de de ton côté, heu, est-ce qu'il y a un truc qui, heu, qui est surprenant dans dans ton travail?
Alors, hem donc en fait j'ai une activité, heu, enfin j'ai eu une activité, heu, donc soit dans le tourisme soit aussi en tant que thérapeute donc en tant que sophrologue et hypnothérapeute. Il y a aussi de la relaxation crânienne, heu, qui
Oui. D'accord. Ah! C'est quoi la relaxation crânienne?
Oui, bah, oui et en plus en fait c'est c'est thérapeutique parce qu'en fait en appuyant sur ces points, ça agit sur, heu, sur pas mal de de de blocages et ce genre de choses en fait qu'on peut avoir. Donc heu, donc en fait, quand je donne mes séances, en général, heu, dès que la personne elle va s'allonger et en fait, je me mets derrière, je je pose mes mains sur la sur heu à des points différents au niveau de la tête. Bah, en fait, au bout de 5 minutes, heu, la personne s'endort en général
Ah! D'accord. Ouais. Au niveau de la tête ouais. Mmh. <laughs> Oui d'accord. <laughs>
et heu oui et j'ai eu vraiment des ronflements, heu, <chuckles> à plusieurs reprises assez, heu, <chuckles> assez forts et heu, donc du coup bon après ce qui est bien c'est que ça marche quand même, même si la personne dort, hein, donc ça ça agit quand même, hein
Ouais.
et heu, mais en fait, heu, ç ça ça peut être, hem, comment dire? Bah, surprenant quand la personne elle vient te voir et elle te dit: «Heu, voilà j'arrive pas à lâcher prise, heu, je suis trop tendue, je suis trop stressée et cetera» et en fait au bout de 5 minutes, heu, tu vois elle sera sur la table en train de ronfler. <chuckles>
Ouais. Alors, c'est ce c'est ce que j'allais te demander, ça ça prend, heu, ça prend pas plus de 5 minutes? Heu, pour être relaxé et s'endormir?
Ouais. Bah, après, en fonction des gens, vraiment. Parce qu'il va avoir des des personnes qui vont avoir, heu, plus de mal justement à vraiment se détendre et cetera. Heu et puis en fait le fait d'appuyer sur ces points-là, heu, ça peut ramener, heu, pas mal d'images et ce genre de choses. Donc en fait si, heu, la personne elle, heu quand elle ferme les yeux, bah, du coup en fait ça ça lui fait remonter des des choses. Heu, bah, en fait elle elle va réagir quoi. Donc soit, heu, soit pleurer soit voilà, mais en tout
Ouais. Ouais. D'accord. Ah! D'accord. Donc heu, tu tu relâches un petit peu les, heu, heu, les les blocages d'énergie? C'est ça? Heu, ouais.
C'est ça. En fait, pour te donner une image, c'est un peu comme si tu épluchais un oignon et que, heu, en fait, heu, tu tu épluches tu épluches les choses pour arriver, heu, justement à
Mmh. À la source, heu, du heu, du problème
à la source, c'est ça. Ouais, ouais, ouais.
alors c'est c'est c'est marrant parce que j'ai essayé ça, hem, j'ai fait du des séances de de Kundalini et heu, ça a été, heu, moi ça a été assez, heu, pas violent, mais au niveau de la réaction, heu, je m'attendais pas à je l'avais fait 1 fois et j'avais rien senti
D'accord. Ouais.
parce que j'ai une, heu, j'ai une amie qui fait ça et heu, je l'ai refait une 2e fois et au bout de, oh pff, 15-20 secondes, je me suis mis à pleurer comme si j'avais j'av ais j'avais pas pleuré depuis, bah, ouais bah, c'était le cas, hein, depuis, heu, des années et des années et il y a un poids qui s'est, heu, qui s s'est qui s'est soulevé et heu, ah! Qu'est-ce que je me suis senti bien après, quoi. C'était, heu, c'était assez impressionnant quoi. Mmh.
D'accord. Ouais. C'est vrai? <laughs> <laughs> Ah! Bah voilà. Mmh. <laughs> Tu as vu? Bah, oui. Ah oui, c'est ça. Ah oui donc, heu, donc en fait ça c'était la seule, heu, thérapie que tu aies faite, heu, dans un peu dans ces médecines-là ou pas?
Mmh. Ouais. Ouais, ouais ouais. J'avais, heu, j'ai jamais essayé l'hypnose, heu, j'ai je fais de la méditation, heu, mais j'avais jamais essayé de, heu, heu, en fait de, heu, heu, de praticien ou praticienne, heu, pou heu, dans un certain dans un domaine spécifique et là, c'était, heu, bah c'était l'occasion, heu, heu, d'essayer et heu, bah, ça a été très, très efficace. <laughs> Pour moi en tout cas. <chuckles>
Ouais. Ah! OK. D'accord. D'accord. <laughs> Ah bah, c'est top! Du coup tu l'as fait que 2 fois?
Heu, non, en tout j'ai dû le faire, heu, 4-5 fois. Mmh.
D'accord.
Ouais.
OK. Ah bah, c'est bien! Oui, c'est en fonction des besoins un peu quoi. Ouais.
Et ouais, ouais et c'est bien Ouais. Ouais, ouais et puis, hem, c'est, heu, c'est une énergie qui est qui est contrôlée en fait. Donc tu reçois jamais, heu, plus d'énergie que, heu, que tu ne peux en en supporter. Hem, alors je sais pas comment ça marche, <laughs> au au niveau de la la praticienne, heu, ou du praticien, heu, qui qui, heu, qui fait ça. Mais, heu, tu as tu as jamais, heu, tu as jamais plus d'énergie que tu ne peux en recevoir. Donc, heu, c'est c'est, heu, c'est safe en fait, c'est pas dangereux. <laughs>
Oui. Mmh mh. <chuckles> Mmh mh. D'accord. Oui, c'est comme, heu, si tu chargeais ton téléphone et heu, à un moment ça s'arrête quoi. <chuckles>
Ouais, voilà, c'est ça c'est un peu ça. Alors, c'est marrant que tu aies fait ça. Tu, heu, tu as fait ça depuis depuis combien de temps?
D'accord. <chuckles> Ouais. Heu, <chuckles> alors en fait pendant mon parcours, heu, dans le tourisme, j'ai fait, heu, une formation donc je suis partie, heu en fait j'ai fait une formation qui a duré 2 ans en tant que sophrologue et
Ouais. Ah 2 ans quand même! Ah ouais!
Ouais et en fait je le faisais en même temps que de travailler donc, mais j'avais quelques jours par, heu, par semaine où, heu par oui quelques jours par semaine où heu, je devais aller à l'école et heu, après j'ai dû faire un stage et cetera et heu pour valider le titre, heu, voilà le titre RNCP et heu et après en fait ça m'a donné envie de -de d'aller plus loin. Donc c'est pour ça après j'ai fait une, heu, une, heu, formation de mindfulness donc heu
Ouais. D'accord. Oui, ah bah c'est la méditation que j'utilise, ça. <chuckles>
voilà. Ah bah, tiens, voilà. Donc c'est c'est pour être, hem, comment dire? Bah, praticien, heu, voilà dans dans dans ce domaine-là et après, je suis allée vers l'hypnose. Parce que j'ai trouvé que la sophrologie, c'était un peu limité et que c'était surtout très long et en fait, moi-même, heu, ça me frustrait si tu veux, de devoir détendre quelqu'un avec les mots, heu, pendant, heu, pendant 3/4 d'heure, heu. Voilà, vous sentez vos pieds, vos cuisses, vos mains, heu. Ouais, non, enfin mais me ça, tu vois, ça me parlait pas quoi. Donc, heu, je cherchais en fait des des méthodes un peu plus ciblées et plus rapides et c'est pour ça que j'ai fait l'hypnose et heu
Je connais bien. <laughs> Ouais. D'accord. Ouais, ç ç ça doit pas être évident! <chuckles> Ouais. Les L'hypnose c'est, heu, c'est quelque chose qui marche avec tout le monde ou il y a des personnes qui sont pas réceptives?
Hem, alors, <exhales> en général, ç ça marche, heu, ça va énormément dépendre en fait de la motivation de la personne
Mouais.
parce que c'est
Ah! D'accord.
la 1re, heu, démarche, c'est si la personne, elle te contacte d'elle-même et que c'est sa décision
Oui.
parce qu'elle veut travailler quelque chose, heu, sur elle-même, bah, là en fait tu as déjà fait 50 % du travail quoi
Ouais. Ouais, d'accord. Mmh.
parce que, heu parce que, heu, si c'est pour dire: «Heu, oui je veux arrêter de fumer parce que, heu, parce que ma femme ne peut plus me supporter, heu, avec la cigarette, heu», ou tu vois? Enfin si c'est en fait il y a des excuses comme ça, ou alors: «Je suis venu parce que, heu, bah, voilà j'ai vu une porte ouverte et je me suis dit: "Allez pourquoi pas, heu, <chuckles> je vais tenter quelque chose"».
<laughs> Ouais. Ouais, on va essayer voir si ça marche. <chuckles>
Voilà et il y a beaucoup hein, de gens comme ç
Ah ouais? <laughs>
Ouais. <chuckles> Mais, heu, donc ça, heu voilà si en fait si si tu as pas le la motivation et heu, déjà, bah, en fait, rien que ça, heu, c'est ça va être compliqué, tu vois?
Ouais, oh! Je crois qu'il y a il y a vraiment une partie de, heu, de de croyances du, heu, du côté du, heu, du du patient ou de la patiente si, heu, si tu crois pas vraiment en, heu, en aux techniques ou, heu, ou à à ce que tu à ce que tu vas expérimenter, il y a ouais, bah, il y a beaucoup de chances que ça marche pas, ouais.
Mmh. Oui. Bah, oui mais en même temps tu vois, je pense que si tu y crois pas tu vas pas aller, heu, payer une séance tu vois, pour ça.
Aussi, ouais, c'est vrai.
C'est vrai, c'est vrai.
Et ou alors, je t'ai dit, en fait, ça peut être par exemple des des ados, heu, qui se font amener par leurs parents. Tu vois? Heu heu, voilà
Ouais, mmh et là ils ont pas le choix, heu: «Et bon ben tu essaies ça». <chuckles>
voilà, ils ont pas le choix et tout. Mais en fait c'est pour ça, heu, c'est là où je rentre en jeu. <chuckles> C'est que, heu, je vais pas faire, heu, une séance d'hypnose sur quelqu'un, il va arriver, heu: «Bon voilà je suis là, parce que, heu, j'a enfin je suis trop stressé, heu, j'y arrive pas normal et cetera, et cetera. J'arrive pas à lâcher prise». En fait, je vais pas direct lui dire: «OK, bah, détendez-vous, heu, voilà poser les pieds à plat, heu, machin». Je vais pas commencer en fait, à faire ça à quelqu'un qui d'office me dit: «Heu heu j'ai du mal <chuckles> fait». En fait, j voilà, je je je vais commencer en fait, par justement, la relaxation crânienne. Parce qu'en fait, une une séance en fait, de de ça s'appelle l'Access Bars,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 Mais en fait une séance de cette pratique, ça équivaut à une dizaine de séances de méditation au niveau de ce qui se cerveau. Ouais, ils ont ils ont fait des tests et tout, ils ont mis des électrodes, heu, au niveau du cerveau, heu, pour voir
Ouais. Wesh, wesh je suis stressé. Détendez-vous. Je suis <laughs> D'accord. D'accord. Non. <chuckles> Ah ouais. Oh ça c'est ça c'est intéressant, ouais. Mmh.
Ouais. Et et du coup, à en faisant 1 ou 2 séances comme ça, juste de de d'Access Bars, mais en fait ça permet déjà à la personne de lâcher prise, parce qu'elle va être beaucoup, heu, plus centrée, heu, tu vois? Donc, heu, voilà, et c'est en fait, c'est grâce à ça, qu'après on pourra accéder à l'hypnose. Et on est
Ouais. D'accord, donc, heu, c'est un truc en en en en en 2 étapes en fait, tu as la phase de relaxation et ensuite, heu, l'hypnose, après.
facilement. Moi, c'est comme ça que moi en tout cas, c'est moi, c'est comme ça que je fonctionne. Tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Il y a des hypnothérapeutes, heu, tu tu viens, tu leur dis: «Je veux travailler ça», direct ils vont te relaxer. À la fin tu vas dire, heu: «Ça marche, ça marche pas», heu, pour eux c'est la même chose, tu vois? Heu, enfin ils t'ont reçu, heu, voilà.. <chuckles> Mais, voilà moi je j'ai décidé en fait, d de faire plusieurs pratiques comme ça pour pouvoir être, heu, libre de en fonction de du patient. Tu vas pouvoir faire ce que tu veux en fait, sans voilà.
Ouais. Ouais. <chuckles> D'accord. C'est, heu, ouais, ouais, c'est c'est intéressant et j'avais vu que, heu, tu, heu, alors c'était quoi? C'était un test qui était très simple. Je crois qu'il fallait, heu, il fallait lever les yeux, il fallait regarder au plafond et faire quelque chose. Et heu, ça permettait d'identifier si la personne était facilement hypnotisable ou, ou pas.
Ouais. Ouais. Ah oui?
Ouais et je me rappelle plus de ce test, mais il est très, très simple. Faudrait que ouais, faudrait que je recherche.
Ouais. C'est pas le s le truc avec les mains ou les doigts, parce qu'il y a des tests aussi, heu?
Ah non je celui que j'avais vu, c'était pas avec les doigts, c'était uniquement avec les yeux et il fallait regarder au plafond et faire un autre truc et heu, suivant la la question qu'on te pose, si tu regardes d'un côté ou de l'autre, heu, c'était quelque chose comme ça. <laughs> Enfin cette ce Je je regarderai.
Avec les mains. D'accord, ouais. OK. D'accord. <chuckles> <chuckles> Bah, déjà en fait toi tu mets, tu dis que, tu as tu médites.
Oui.
C'est ça. Donc du coup en fait, tu as une capacité quand même à à te à lâcher prise, à te détendre, heu, voilà. À te concentrer, donc je pense que tu dois être assez heu
Ouais. Concentré. Ouais, mmh.
comment dire, réceptif?
Heu, alors je sais pas parce que, heu, j'ai jamais essayé en fait l'hypnose. Ouais. Heu, j t j'ai, heu, ouais, j'ai j'ai jamais vraiment envie de eu envie de de tester non plus, parce que, j'aime pas trop, heu, lâcher complètement prise. J'aime bien garder un pied un pied par terre, heu, quand même. Au sol.
Mmh. Mmh. D'accord. <laughs> D'accord. <laughs> OK, donc c'est pour ça que toi, il te faut la relaxation crânienne, avant? <laughs>
Ah bah, peut-être, heu, ouais peut-êt
Toi tu prends la formule avec le c'est ça. <laughs> Avec la relaxation.
Je prends, faudrait que je prenne la formule avec la relaxation crânienne.